Aham. No norte ela sai, né, meus nã nã não sei se eu conseguiria, mas eu tentaria, isso eu te dou certeza porque eu sou muito assim, eu chego em um lugar, eu quero comer a comida local, ninguém me não me venha com: "Ah, vou comer picanha", picanha eu como no Rio de Janeiro, eu quero comer a comida local ali, eu quero comer carne-de-sol, eu quero comer, sabe, com manteiga de garrafa, nossa, é muito bom carne-de-sol com manteiga de garrafa. Aham. Cara, uma vez eu fui para Natal, e aí, tipo, o meu irmão morava lá, ele falou: "Pô, tem um lugarzinho maneiro para comer, que é baratinho, e tal". Mas, assim, tudo em Natal é baratinho, então então, assim, era é porque, assim, a gente está acostumado com cidade, né, me megalópoles, assim, essas cidades muito grandes, as coisas não são não costumam ser baratas, né. Então, poxa, co por exemplo, quando você vai no no Nordeste da vida, você pede uma uma tábua, assim, de carne-de-sol com com aipim, batata frita e manteiga de garrafa, sabe, aí vem aquele negócio gigantesco e custa, sei lá, R$50, dá para umas 4, 5 pessoas comerem, sabe. Se você dividir, aquela porção vai ficar, ali, R$10 e pouco, R$12,50, vamos botar, vai, para cada um. Aí você fala: "Cara, isso é muito barato", falam: "Não, é, aqui é muito barata as coisas e tal". E, cara, carne-de-sol, com aipim, manteiga de garrafa é qualquer coisa, viu? <laughs>
É. Aham. <laughs> Aham. Claro. Com certeza. Aham. <chuckles> Nossa, bom demais. <laughs> Hã. Uhum. Uhum, uhum. Sim, sim. É. Uhum. Sim, sim. <laughs> Sim. Olha, que maravilha. Uhum. É d difícil ter coisa melhor que isso, né. Nossa, que bacana que você conseguiu, né, ter todas essas vivências, assim, em lugares diferentes e e como você falou, né, e aproveitar de verdade, né, então você chegava no lugar e não tinha essa de: "Ai né, ai, não não vou provar isso não, meio estranho, não quero saber disso".
<clears throat> Não. Cara, até quando não era bom para o meu gosto, eu comia. Quer ver uma coisa, quando eu estive na Amazônia
Aham. <laughs>

Hã?
Eh, tipo eu passei 15 dias em Manaus. E poxa
Hum, legal, bastante tempo.
É, foi eu fui para ficar uma semana, perdi eh, deixei passar a não consegui trocar a passagem, meio que deixei passar e comprei outra para ficar mais uma semana.
Uhum. Entendi.
E aí e aí assim, quando eu estive lá, tipo eles têm umas comidas que eu tipo peixe de rio, eu não sou muito fã de peixe de rio, eu prefiro peixe do mar, né. E, mas lá como eles, né, são cercados ali, pelos rios e tal então é é essa pesca que que alimenta ali a cidade, né. Então assim, eu confesso que eu não gostei muito do do peixe de rio, é tipo a espinha deles é parece um osso, sabe, hum é bem é bem diferente, e o sabor também não me agradou tanto, mas eu com certeza comi e toda vez que eu saía eu queria comer aquilo. "Ah, mas é ruim. 'Eu quero comer isso, não interessa'", <laughs> porque eu não vou
Hum, aham. Entendi, sim. Uhum, uhum. Sim. Hum. Uhum. Hum. Sim. Olha! <laughs> Meio ruim aqui, não gostei disso não mas eu vou comer de novo. <laughs>
É cara, quer ver uma coisa que eu acho? A farinha, eu gosto muito de farinha e principalmente que eu também gosto muito do nordeste, então tudo que é essas coisas assim de nordeste eu gosto muito. Então farinha, farofa, eu adoro, mas lá em Manaus, a farinha deles parece um grão de areia, é um negócio grosso, duro, uns caroção. Oh, é ruim, tá. Não é gostoso, não é gostoso de jeito nenhum. Pa
Uhum. Sim, sim. Hum, <laughs> Sim, sim. A farinha Essa é a farinha d'água?
Cara, não sei o nome, é uma farinha meio amarelada assim que eles comem, que tem uns caroço, sério, parece que você está comendo areia, é super duro, parece você está comendo areia. <chuckles>
Aham. Sim, é super duro mesmo, né. É, parece que você vai quebrar o dente, você fala: "Meu Deus, que estranho" e eles adoram.
Eles amam, eles comem aquilo quase puro, Deus me livre. <laughs> Mas aí para você ver, olha como é que são as coisas, né, a gente que pelo menos assim, eu sou do do sudeste, sou do Rio de Janeiro, então eu acho aquilo assim um absurdo, um negócio esquisito. E eles, poxa, comem aquilo com o maior prazer, eles não comem aquilo por necessidade assim, não é porque a pessoa, não, comem porque faz parte da cultura deles e pô, eu super respeito isso, super acho legal, porque eles valorizam a cultura.
Aham. <laughs> Sim. Claro. Sim, sim. É, é verdade, é tipo, os caracóis aqui em Portugal, né. Eh, podia ser um tipo de comida que antigamente, eh, acabou surgindo devido a a uma situação financeira não tão favorável, né, e tudo mais. Mas, hoje em dia eles comem porque eles gostam, né, porque realmente faz parte da cultura.
Sim, sim, com certeza. Virou tradição, é porque